Ah, oo, actually actually, yung sa side ng asawa ko, nandito, pero, kami humiwalay na kami eh, kumbaga nag-independent na kami, kaya kumbaga, hindi na rin eh, hindi na rin talaga, alam mo 'yon, minsan may mga gano'ng mga challenges, eh, na, alam mo yo'n, may pinagdadaanan yung bawat pamilya. Pero kumbaga, 'yon nga, as one family kami, kumbaga, ah, 'yon nga, kumbaga lahat namang pinapaano namin sa kanya, yung, ah, yan, yung tradisyon, eh, alam mo, yung alam niya 'pag nagpapa-box ako. So, alam niya na, oh, kung kanino ibibigay, kanino ipapadala, halimbawa, yung mga pinaglumaan niyang mga larua
Mhm. Hmm. Oo. Mhm. Ay, nakakatuwa naman. Oo.
Oo, yung pinag minsan siya na yung naghuhulog do'n sa box, sabi niya, "Oh, bigay-bigay ko na 'to kay ano", sabihin niyang gano'n. Oo, tapos, 'yon nga, pagka yung sa mga lokal na mga, 'yon sa mga simbahan, may mga simbang pang, ah, Pilipino, so, ayun, nasasama ko siya do'n, so, nakikilala na din siya. At
Mhm. Mm. Mhm. Hmm.
kumbaga may mga gano'n kasing pagkakataon, kasi do'n sa simbahan ng asawa ko, walang gano'n eh. So, yung ma alam niya, yung mga katropa ko sa simbahan, puro mga Pilipino. Kaya kilala na din siya, tapos yung mga, magiging ninong at ninang niya, mga Pilipino din, <laughs> do'n sa simbahan, alam mo 'yon? Kumbaga, parang ramdam din talaga niya na, yung pili ka pagka Pilipino. At, 'yon nga, sabi ko nga no'ng, undas, na, alam mo 'yon, malayo nga, di ba? So, nag-prepare lang ako ng kandila, at 'yon nga, nag-ano, nag-prepare lang ako ng pagkain sa isang plato, kasama yung mga lollipop niya, yung mga, pagkain niya. Yung parang ano, parang isine-serve namin sa lolo sa lolo, or sa tatay ko. So, sabi ko sa kanya, "O, kanino yan, para kanino yan?", sabihin niya para daw sa lolo, sabi niya "For lolo". So, sabi ko, "O what ano, sasabihin mo kay Lolo", sabi niya, "I love you lolo", sabi niyang gano'n, oo, oo, kaya
<laughs> Oo. Mm. Mhm. Oo. Mhm. Ay, ang cute, <chuckles> oo. Mhm. Mhm. Ay. <laughs> Nakakatawa naman yung anak mo, oo. Pero ano naman yung ano hmm? Mhm.
Hmm, hindi actually, sa totoo lang, kasi no'ng buntis ako, nagpe-pray kami niyan, together, no'ng buntis pa ako na, 'yon na, sabi ko, oh, kumbaga, lagi nandoon yung, ah
Mhm.
pangalan ng tatay ko, alam mo 'yon, kumbaga, siguro alam sabi ko natandaan niya ba 'yon? Tapos no'ng baby siya nagdadasal kami, sabi ko, "Thank you lolo for everything", gano'n. Alam mo, natatandaan niya talaga. Kaya sabi ko, kumbaga, though, hindi naman talaga niya siyempre nakita, siguro nafi-feel niya din, na, alam mo 'yon, masyado kasi akong close sa tatay ko eh. Kaya alam mo, kahit hindi ko na ulit-ulitin, natatandaan niya.
Mm. <laughs> Ah, talaga? Hmm. Mm. Talaga? Ang strong naman ng ano.
Oo, mas natatandaan niya pa, kaysa do'n sa side ng, asawa ko.
Ah, okey. Oo, pero minsan 'no, paano mo naman hinaharap yung lungkot, o 'di kaya homesickness, tuwing, ah, may espesyal na okasyon?
Oo.